È vero, però magari ci sono dei casi in cui magari si ehm, s si può proporre, se si ha il tempo di farlo chiaramente, perché in contesti così veloci, così rapidi anche, mi vien da pensare, non è sempre possibile poi cercare di di di proporre qualcosa, ehm, soprattutto se re il regista ha qualcosa di, ehm, ben specifico in mente, ma che chiaramente non è in grado di fare, perché non è il suo ruolo quello di fare musica, no?
Mh-mh. Dinamici s Ma sì, esatto, anche ma il problema principale è che magari l'idea gli piace a priori al regista, gua gli dici guarda: "Si poteva un un paesaggio sonoro digitale". Ehm, dice: "Ah, va benissimo!" Però lui non ha le competenze per capire cosa intendi; e quindi magari quando lo ascolta ha detto: "Ma che è sta roba? No, no." <chuckles>
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh Esatto. Mh. No infatti. Poi sai è anche difficile forse, ehm, comunicare magari, ehm, sia da parte del regista, e a volte, ehm, anche da parte del musicista, in maniera appunto chiara o comunque possa essere anche abbastanza precisa, no, dare l'idea di ehm, di quello che può essere, perché un conto è immaginarsi un non so, magari qualcosa di visuale, invece qualcosa di uditivo è già un po' più forse è di com complicato da
Eh, sì cert Ci vuol Eh, sì. No è complicatissimo, ci vuole un'intesa pazzesca, devi avere lavorato con lui almeno 10 anni per <chuckles> capirti così al volo. Era un po' quello che facevano Sergio Leone er e Ennio Morricone. Loro avevano questo tipo di intesa e per quello ha funzionato così. Beh loro si conoscono dal dalla scuola elementare, si conoscevano, quindi hanno avuto tempo di capir <chuckles> al volo.
Mh. Eh. <chuckles> Sì. Vero. Mh-mh. Mh, eh. <chuckles> Di sviluppare, no, una certa intesa assolutamente. Mi viene in mente anche, ehm, Kristopher Nolan con Hans Zimmer, no, oppure
Eh sì, esatto. Sono praticamente non è più un un compositore o un regista, ma sono 2 entità simbiotiche, <chuckles> prendi in questi casi qua. E
no, insomma queste Mh-mh. Sì. Eh sì, è vero, vero.
ed è il segreto. Purtroppo queste cose sono irrealizzabili per noi poveri mortali perché <chuckles> cambiamo
Mh. <chuckles> Ehm, senti un po', ma tu che appunto hai lavorato nella nel campo, no, ehm, secondo te quali sono, mhmm, le sfide magari di, uhm, non so creare dei ehm, u una musica che si possa adattare a un videogioco ad esempio?
cambiam sempre. Sì. Sì. <clears throat>